Ja, das ist klar, das ist dein Körper, ja.
Und ja, und ich könnte dann echt so ja, ähm, <exhales> so 'n ganz schö ganzes echt 'n ganzes Schwein auffressen, ne? Also, ich habe dann total den Hunger und könnte irgendwas essen.
Mhm. Ja, und das ist also hast du also, ich höre jetzt so 'n bisschen raus, hast du denn Probleme irgendwie, dass du nicht zunehmen möchtest oder, äh, wie ist denn deine Einstellung dazu, zu deinem Gewicht, zu deinem Körper? Wie f wie fühlst du dich denn im Allgemeinen damit?